Ähm, Verschiedenes. Entweder ich gehe dann lieber zum Training und sag mir: „Das ist ja auch wichtig“, ähm, aber, ähm oder ich denke mir: „Oh, ich hatte jetzt so 'ne lange Phase, wo ich auch sehr viel gereist bin, weil ich für meinen Beruf oft reisen muss. Ich möchte mich jetzt lieber ausruhen und mal 'ne Serie schauen, Buch lesen und einfach mal nur die Seele baumeln lassen.“ <snorts>
Ja. Ja. Ja. Ja, ja das kann ich gut verstehen, ne? Das geht wohl jedem so, dass er irgendwie mal einfach mal Ruhe haben möchte und einfach mal das Gefühl haben möchtest, äh, dass nix zu tun ist. Aber mal sorum gefragt, ähm: Stell dir mal vor, diese ganzen Probleme wären nicht da. Was was würde dann sein? Du wachst nachts auf, beziehungsweise, am nächsten Morgen und da ist 'n Wunder geschehen und du stellst mit einmal fest, alle diese Probleme haben sich aufgelöst. Was würdest du da denken?
Mhm. Ja. Mhm. Ich gl ich glaube, das würde meine Kreativität tatsächlich fördern. Ich bin am kreativsten, wenn ich kein ne, wenn nicht zu viel Stress oder Probleme grade aktuell vorhanden sind. Dann bin ich am kreativsten. Ich merke immer, dass meine Kreativität sinkt, wenn ich sehr gestresst bin und, ähm, nicht zur Ruhe komme, dann schaffe ich es nicht, in diesen kreativen Modus zu gelangen.
<laughs> Mm. Mhm. Okay, ja. Kennst du so was wie das: „Flow-Erlebnis?“